Ừm, bạn ơi, ơ, gần đây á thì mình, ờ, đang có một cái vấn đề là mình bị, ờ, bị khó ngủ, mà nói thẳng ra luôn á là mình bị mất ngủ luôn á chứ hông phải khó ngủ nữa. Ờ, mà ờ, đó mà nha, kiểu, từ lúc mà nó xảy ra tới giờ là cũng hơi lâu lâu rồi đó, mình nghĩ chắc cũng ờm, tới giờ chắc tệ lắm cũng phải là 2 tháng rồi đó. À, mà mình thấy là kéo dài lâu vậy là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình dữ quá, sáng mình dậy mình cứ lờ đờ, lờ đờ á bạn. Thì hổng biết là bạn có cái hướng nào để bạn giải quyết cái vấn đề này hông ta?
Ừm, sao vậy? Ừm. Ồ. Vậy luôn hả? Ừm. Ồ, ừm, nghe có vẻ là cái tình trạng của bạn cũng đang khiến cho bạn rất là lo lắng, đúng không? Ờ, thì nói thật là với cái tình trạng là mình bị khó ngủ như thế thì không phải là mỗi mình mình bạn gặp phải đâu, rất là nhiều bạn trẻ bây giờ cũng đang có cái tình trạng là bị khó ngủ ấy. Ừm, nhưng mà để hiểu rõ hơn là tại vì mỗi người một cái, ừm, tình trạng nó khác nhau mà. Nên là để mà hiểu rõ hơn về cái tình trạng của bạn thì mình sẽ có một vài câu hỏi, à, để làm rõ nhá. Thì bạn có thể nói cho mình biết là cái vấn đề mà bạn đang, ờ, khó ngủ ấy là vì lý do gì nhỉ? Vì mình lo lắng công việc hay là s vì có những cái bộn bề gì trong cuộc sống khiến bạn khó ngủ vậy?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thật ra thì, ờ, mình, ờ, giống như là hồi này mình nghĩ rất là nhiều về tương lai á bạn, tại vì mình thì cũng, ơ, chung lớn hông lớn, nhỏ hông nhỏ mình cũng 30 thôi, nhưng mà, ờ, giống như là ở thời điểm này thì mình, ờ, bắt đầu nghĩ về những cái mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống nè, những cái, a, ờ, những cái bước tiến trong công việc rồi mình, ờ, cũng, ơ, suy ng mình cũng suy nghĩ rất là nhiều về cái chuyện hông biết là có nên ơ, có nghĩa là lập gia đình có con đồ hay không? Nó nó nó cứ xoay xoay, xoay xoay trong đầu mình á, mà giống như là càng nghĩ nó càng rối bạn ơi, nên là mình mình thấy cái đó là cái nguyên nhân chính nhất cho cái chuyện mà mình cứ bị mất ngủ muôn đêm á.
Ừm. À, ra vậy. Ừm. Ừm, tức là mình đang có nhiều rất là nhiều cái lo lắng bộn bề về suy nghĩ về đặc biệt là những cái dự định trong tương lai khiến cho mình, ừm, khó ngủ, đúng không? Thế bạn bắt đầu gặp cái vấn đề này từ khi nào nhỉ? Và tần suất mình đang bị khó ngủ là khoảng bao nhiêu lần trong 1 tuần hay là mỗi đêm mình đều rất là khó để vào giấc vậy?
Chính xác á bạn. Ừm, chắc là ngày nào cũng vậy luôn á bạn, mà nó kéo dài tới giờ cũng, ơ, 2 tháng rồi đó.
Wow, trời ơi! Ừm, khá là nặng đấy. Vậy thì bạn khó ngủ thôi hay là bạn mất ngủ cả đêm luôn?
Ừm, có những đêm là mình trằn trọc, trằn trọc, trằn trọc. Kiểu, ơ, cứ ngủ tí rồi thức, rồi ngủ thí rồi thức, mà có những đêm là mình gần như thức trắng luôn á bạn.
Ờ, tức là mình không ngủ được sâu nữa, rồi là còn thức trắng cả đêm. Trời ơi, cái tình trạng này là khá là nghiêm trọng rồi nha. Đặc biệt là mình đã kéo dài suốt 2 tháng gần đây. Thế thì, bạn đã thử những cái cách nào để mà mình có thể dễ vào giấc ngủ hơn chưa? Uống thuốc hay là trò chuyện với ai đó vào buổi tối để mình dễ đi vào giấc ngủ hơn chưa?
Ừm. Ừm. Ừm, nói, ơ Ừm, thực ra thì, ờ, mình cũng có thử một vài cách. Ờ, ví dụ như là mình có, ơ, thỉnh mình thì, ờ, ờ, khá là thích, ơ, uống uống rượu, uống bia, nói chung những chất có cồn á, cho nên là mình cũng ơ, đôi khi mình cũng hay uống để mình ngủ. Thì thật ra những cái đêm mà mình có uống, thì, ờ, mình cảm thấy là mình dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Nhưng mà thường là mình uống nhiều dữ lắm bạn, cho nên là mình thấy cái chuyện đó nó cũng hông tốt sức khỏe lắm. Ờ, với lại nó hơi ph hơi phụ thuộc, cho nên là mình cũng muốn tìm một cái một cái hướng đi khác, một cái cách khác nó, ơ, nó, gọi là, nó cũng hiệu quả mà nó đỡ hại sức khỏe nè, mà vẫn ngủ được á bạn.
Ờ. Ừm. Đúng thật. Ừm, nói thật là khi mà nghe mà bạn chia sẻ ấy thì mình cũng đã biết là cái nguyên nhân chính khiến cho bạn khó ngủ, cũng như là dạo gần đây bạn mất ngủ, đó là bạn quá nhiều bộn bề, vì những cái dự định trong tương lai, thì mình cũng nên xử lý, ờ, mình nên đưa ra những cái giải pháp để làm sao mà giúp cho mình, ờ, giải quyết được tận gốc từ cái vấn đề của nó, đó là những cái suy nghĩ về tương lai, những cái dự định này. Thế thì bạn đã từng chia sẻ với ai về cái dự định trong tương lai của bạn chưa, ờ, để mà họ thấu hiểu cũng như là đưa cho bạn những cái giải pháp cũng như là lời khuyên, thay vì là mình cứ, ờ, một mình mình trần trọc, rồi là suy nghĩ mà không đưa ra được cái, ơ ờ, câu trả lời nó ph đúng?
Ừm. Ừm. Ừm, thật ra thì, ờ, cái vấn đề của mình nó cũng hơi, ơ, <tsk> nói sao ta hơi khó chia sẻ á bạn, tại, kiểu, mình con trai mà, đúng không, cho nên là thường, ờ, đặc biệt là văn hóa Á Đông mình nữa thì hông có, kiểu, con trai hông có xu hướng là ngồi, kiểu, <tsk> than thân trách phận, kể lể cuộc đời đâu. Còn về những cái ờ, những cái định hướng tương lai của mình thì thật ra, <tsk> ờ, có nghĩa là khi mà mình nói với lại mấy thằng bạn, à, mà đàn ông của mình á, thì nói chung là, kiểu, ờ, thường là đàn ông nó ít khi nào mà chia sẻ với nhau mà kỹ về cảm xúc lắm bạn, thường tụi mình sẽ nói về những cái dự dự tính nè, rồi, ờ, ờ, coi như là sẽ, kiểu, hơi, gọi là sao ta hơi hơi, ơ, khoác lác với nhau về những cái thành tựu là nhiều hơn, chứ ít khi nào mà, kiểu: "Ôi, mày ơi tao buồn quá" hay như nào lắm.
Ừm. Trời ơi! Không sao! Ừm. Ừm. Ờ. Cái nghe cái cuộc sống như vậy nó s thấy là thế giới của đàn ông nó khá là cô đơn, đúng không? Chỉ một mình mình có những cái dự định gì thì suy tính thì mình một mình mình, gọi là, đấu tranh trong cái tư tưởng cũng như là đấu tranh trong cái suy nghĩ của mình thôi chứ còn không nói ra được, đúng không? Thế vậy thì nếu như mà bạn quá khó nói hoặc quá khó khó mở lời với một ai đó thì mình khuyên là bạn nên thử viết ra. Hãy viết ra những cái suy nghĩ cũng như là viết ra những cái mục tiêu dự định của mình. Thì khi mà viết ra thì mình cũng hãy tìm cho vạch rõ cho mình là mình nên làm những cái gì để đạt được mục tiêu đó. Ví dụ như là bạn đang mình không rõ là bạn đang có những cái dự định gì trong cái thời gian tới của cá nhân bạn, nhưng mà ví dụ như là bạn đang có mục tiêu là có thể lấy vợ, chẳng hạn như thế, thì mình đang cái mục tiêu là lấy vợ nhưng mà mặc cái mà mình khiến mình lo lắng, lăn tăn nhất đó là về việc tài chính. Tài chính của mình có ổn định để mà mình lo thêm cho một người nữa hay là để lập gia đình để có một cái gia đình nhỏ nữa không? Bởi vì mình là trụ cột mà. Đó, thì mình ghi rõ ra là, à, thế bây giờ nếu mà chưa đủ thì mình sẽ giải quyết bằng cách nào? Tìm cho một công việc nữa để làm thêm để kiếm thêm thu nhập, hay là, à, mình, à, chuyển việc hoặc là nâng cấp bản thân mình hơn để mà mình có thể có một cái công việc ở mức lương cao hơn, chẳng hạn như thế. Thì khi bạn ghi ra những cái, ờ, mục tiêu tiêu dự định trong tương lai, và mình có những cái, ờ, gọi là, to do list, một cái kế hoạch nó rõ ràng để đạt được những mục tiêu đấy, thì nó cho bạn là, à, biết rõ mình cần làm gì, cần làm như thế nào, thì nó cũng sẽ đỡ phần nào đấy hơn, ờ, là mình phải trằn trọc suy nghĩ nó vào buổi đêm nữa đâu bạn ạ. Bạn thấy cái cách này nó có có phù hợp với bạn không?
Ừm. Ừm. Chính xác đó bạn. Ừm. Ồ! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cũng là một cái hướng khá là hay nha. Thật ra mình cũng chưa nghĩ tới nữa, tại vì, ờ, mình, ờ, thấy lúc nào mình cũng, ơ, suy nghĩ về, à, những cái vấn đề của bản thân á, mà nó cứ suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng mà đúng là như bạn nói á ha, là nếu như mà mình, kiểu, mình viết nó xuống giống như là mình, ờ, hiện thực hóa những cái suy nghĩ của mình ra những cái dòng chữ, thì mình sẽ dễ, gọi là, <tsk> à, dễ kiểm soát nó hơn đúng hông bạn ha?
Ừm. Đúng vậy. Ừm, đúng rồi. Đó, thì cái thứ hai là ngoài ra là mình đang thấy là cái giải pháp mà bạn sử dụng khi mà bạn không thể ngủ được đó là uống rượu uống bia thì rất là kh hại cho sức khỏe. Thật sự là đúng là rượu bia là khiến cho mình say rồi mình gọi vào cơn mê luôn, nhưng mà để lâu dài thì cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe, thì mình khuyên bạn là nên có những cái giải pháp khác. Đó, ví dụ như là mình, ừ, cải thiện cái giấc ngủ của mình bằng cách là, à, mình có một cái thời gian đi ngủ cố định đi. Và đúng cái giờ đó là mình phải lên giường, không có được làm một cái việc gì khác. Dù là lên giường mình có trằn trọc đi chăng nữa thì mình cũng phải lên giường vào đúng cái giờ đó. Thì một vài hôm thì cái đồng hồ sinh học của cơ thể ấy nó tự quen với cái giờ đấy, thì lúc đấy thì bạn cũng sẽ dễ vào giấc ngủ hơn. Thế thì bạn cho mình biết thêm một xíu nhá, là những cái thói quen mà bạn trước khi bạn đi ngủ ấy thì thường bạn làm gì nữa?
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, OK. Ừm, trước khi mình đi ngủ hả, thì mình hay, ơ, dọn dẹp, ờ, phòng ốc của mình nè, rồi, ờ, mình, ờ, lau nhà, quét nhà, xong rồi mình chắc là sẽ xem ti vi các thứ một tí xíu. À, ừm, xong rồi, ờ, chắc là tầm lòng vòng là sẽ bao nhiêu đấy việc thôi đó bạn, mình hay, kiểu, ờ, dọn nhà buổi đêm, xem ti vi tí xíu, xong rồi, ờ, cứ nằm tới khi nào ngủ được thì thôi á.
Ừm. Ờ. Ờ, thế thì khi mà không ngủ được thì bạn, ừ, có dùng điện thoại hay là làm gì để cho đỡ chán không?
Ờ, không ngủ được thì, ờ, thực ra mình cũng, a, biết là điện thoại nó hơi ảnh hưởng tới, a, sức khỏe đó, l tới giấc ngủ á, nên là mình để điện thoại mình ra xa mình dữ lắm, ờ, để cho nó hông có hông có mò tới mỗi khi ngủ hông được. Nhưng mà khổ lắm bạn, có nghĩa là mình ngủ hông được xong mình cứ lăn qua lăn lại mà, kiểu, mình cứ lăn suốt đêm thôi, có nghĩa là cứ lăn trái lăn phải chả biết làm gì, ờm, ừm, khó ngủ, nó cứ trằn trọc á.
Ừm. Không. Ừm, khá là khó ngủ đấy, đúng không? Rất là trằn trọc, cái cảm giác, ưm, trằn trọc này nó khiến cho mình bực mình kinh khủng luôn chứ. Ờ, thì bây giờ mình có thể, ừm, có một cái gợi ý thôi cho bạn là như thế này, thì tại sao bạn không thử học cách ngồi thiền cũng như là học một học cách hít thở, hít thở sâu, đặc biệt là ngồi ngồi thiền nhá. Ờ, khi mà bạn ngồi thiền, và bạn tập trung vào cái hơi thở của bạn ấy, thì thứ nhất là bạn sẽ giúp cho cái não bộ của mình nó được thư giãn. À, khi mà bạn hít thở sâu này, bạn thư giãn, ờ, thì nó sẽ giúp cơ thể mình nó, ơ, bắt đầu kích thích cái, ưm, a, chế độ là đi vào giấc ngủ dễ hơn, làm việc là mình cứ nằm xong rồi trằn trọc, trằn trọc lăn qua lăn lại, không, mình nên ngồi lại, mình ngồi lên và mình tập trung vào hơi thở, hít vào thở ra thật là sâu, đó, hoặc là bạn nên học cách thiền ấy. Học cách thiền thì ban đầu là nó cũng khá là khó với một người đang có quá nhiều suy nghĩ, nhưng khi bạn, ưm, biết cách thiền, ờn, thì bạn sẽ kiểm soát được những cái dòng suy nghĩ ở trong trong đầu của bạn để không không phải là lúc nào nó thích bật ra thì nó bật đâu. Đó, thì khi mà bạn thiền nhá, nó sẽ giúp cho, ờm, mình không có nghĩ ngợi quá nhiều việc, và đương nhiên rồi khi mà không nghĩ ngợi quá nhiều, có những cái luồng suy nghĩ như thế, mình kiểm soát được nó rồi ấy, thì bạn cũng sẽ vào giấc ngủ sâu hơn đấy. Thì với những cái cách s ưm, này thì, ừm, nó có phù hợp với bạn không?
Ừm. Ừm. Ờ hơ. Ừm. Ừm. Ờ ha, vậy hả bạn? Ừm hưm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, mình cũng có từng nghe nói về những cái, ơ, ờ, cái bài tập hít thở với lại thiền nè. Nhưng mà mình, ờ, thấy mấy cái đó sao mà nó xa vời với mình quá bạn. Tại vì, ờ, mình cũng, ơ, giống như là người, ờ, sẽ khá là bận rộn á, cho nên là thành ra mình cũng không biết làm cách nào mà, kiểu, ngồi yên một chỗ rồi, kiểu, không suy nghĩ gì trong đầu, thì cái đó nó, ờ, nó cũng, ơ, khá là khó với mình á, nên là cũng hông biết làm như nào bạn ha?
Ừm. Không sao đâu, bởi vì, bạn đã lên đến một cái cảnh giới mà không nghĩ gì, thì tức là lúc đấy là thiền, gọi là, như các s ừm, ừm, sư thầy rồi. Mình là cứ thị mình sẽ học cách ngồi thiền, ừm, từng bước từng bước nhá. Đầu tiên là mình sẽ phải kiểm soát được cái dòng suy nghĩ đã, mình ừm, ừm, mình vẫn cứ để nó chạy thôi, bởi vì là mình đâu có ban đầu mình chưa có kiểm soát được thì nó cứ có những cái luồng suy nghĩ đấy ló mới xuất hiện, đúng không? Thì khi mà mình chấp nhận nó đã, thì, ờ, ban đầu làm sao đấy mình sẽ kiểm soát là dần dần là ô kê, ừm, xuất hiện thì cứ xuất hiện, nhưng mà sau đấy là mình sẽ lại quay trở lại tập trung vào hơi thở của mình khi mà ngồi thiền. Thì sau này qua từng giai đoạn thì bạn sẽ học cách được là kiểm soát, chứ không phải là mình mới vào mình đã có thể thiền như các s thầy sư đâu, nên là bạn hãy cứ thử nhá.
À, vậy hả bạn? À. Ừm. Rồi. Rồi. Ô kê, mình hiểu rồi, rất là cám ơn bạn vì đã chia sẻ cho mình những cái hướng đi rất là hay ha, à, mình sẽ cố gắng áp dụng nó cho cuộc sống của mình. Cám ơn bạn nhiều, bye bye bạn nha.
Ơ, chào bạn, chúc bạn, ừm, tối nay dễ ngủ nha.
Ô kê, cảm ơn bạn nha.